والله أنا لسه لسه ما عنديش أولاد، بس إن شاء الله يعني لمّا يكون عندي أولاد لأ، حاحاول اضبط الموضوع ده، اللي هو لأ مش هاسيب الدنيا مفتوحة خالص يعني، اللي هو ي يمسكوا التليفونات ده في سِن معيّن، مش على طول كده يعني، أنت لازم لازمًا أبعدهم عن الشاشات فترة معيّنة، يعني والله أظن مش عارف كام سنة بس لأ هاحاول أقنن الموضوع شوية، يكون إن مَسْك الموبايل ده في مواعيد معيّنة مش م العملية مش سداح مداح يعني زي ما بيقولوا، آه هاحدد لهم وقت في اليوم ي يمسكوا في السوشيال ميديا ويكلّموا اصحابهم يعني عن طريق التواصل الرقمي وكده.
إمم. آه، مش هتسيب الدنيا مفتوحة كده. آه. إمم. إمم. آه. أها. تحديد وقت آه، آآ إمم. هو مع التطوّر برضه يعني التطوّر الرهيب في ال التواصل الرقمي، ناس كتيرة دلوقتي يعني بلّغت إنه في محتويات ما بتبقاش كويسة للأطفال، وبتأثّر يمكن كمان على أفكارهم ود طُرق تفكيرهم ونمط حياتهم، ويمكن سمعنا كمان عن ال يعني ناس كتيرة قالت إنه كان في برامج اللي هو اللي بيبتزّوا بيها الأطفال، أو زي برامج ال أو تطبيقات التحديات والكلام ده ،فأنت والكبار آه، فأنت متخوّف بقى من حاجة زي كده يعني فأنت بالتال
صحيح. آه. صحيح. صحي ده والكبار برضه آه. إمم، الكبار برضه. لأ طبعًا، لأ دي حاجة دي حاجة مرعبة فعلًا، أنت أنت لازم تكون واعي أنت بتدخل إيه لدماغك، لإن أنت ب ب بشكل لا واعي بتتأثّر بالحاجات اللي أنت بتشوفها، يعني حتى لو أنت الحاجة الأفكار دي مش عاجباك مثلًا أو أنت مش حاببها، برضه بتتأثّر بيها لا واعي، طالما أنت شُفتها أو يعني واجهتك الحاجات دي فأنت ك كده كده هتتأثّر بيها، سواء أنت حابب الأفكار دي أو لأ، فلأ ده موضوع مهم جدًا إنّك تفلتر الحاجات اللي أنت بتشوفها.
إمم. إمم. صح. أها. إمم. إمم. طب أنت